Oh, jadi kayak, mmm, kamu ngerasa bosen aja gitu ya, sebagai pemberi hadiah mungkin, karena, kamu ngerasa nggak ada bedanya nih hadiah dari bulan ini ataupun kayak di momen penting itu kayaknya sama aja semua ya. Karena, eee, memang sepertinya anggota keluarga kamu, tetap mendapatkan barang-barang tersebut gitu, di hari-hari biasa. Jadinya kamu, kayak takutnya itu jadi kurang spesial gitu ya, atau mereka kayak, eee, mikirnya takutnya, eee, nggak apa ya, nggak, "Oh, kok hadiahnya gini doang?" Gitu. Pasti ada ya perasaan-perasaan seperti itu dari kamu gitu. Nah tapi nih, mmm, kira-kira ya kalau dari kamu sendiri tuh ada enggak sih kayak, eee, batasan anggaran atau batasan budget gitu untuk para anggota keluarga ini menerima hadiah?
Iya. Betul. Nah, itu, kekhawatiran itu. Kalau itu ada Kak, gitu ada. Kalau untuk, eee, anak-anak biasanya ya dibawah 500 ya. Kalau, eee, set kalau istri ya, mmm, bisa lebih dari itu lah, jauh daripada itu, gitu. Jadi, eee, bisa, ya, dengan sesuatu yang dicicil dulu perlahan jadi eh dengan harga yang agak tinggi masih oke lah kalau untuk pasangan. Tapi kalau anak-anak, ya dibawah, eee, 500 yang mahal-mahal, gitu ya. Kan masih, suka merusak gitu ya, cepet banget tangannya ini untuk, eee, barang-barang tuh jadi rapuh semua kalau ditangan anak-anak kecil kan ya Kak ya. Heeh, gitu. Itu sih segitu anggarannya sih Kak, hmm.
Iya. Mmm, oke. Mmm, ya ya. Mmm, ya ya. Oke. Iya iya. <chuckles> Oke, paham. Oh, ya ya ya. Oke, ngerti. Nah, jadi berarti kalau untuk anggaran khusus anak-anak itu, lebih rendah ya karena mereka mungkin belum mengerti nilai barang tersebut, gitu. Jadi mereka mungkin lebih suka sensasi mendapatkan hadiahnya ya, daripada, eee, nilai dari barang tersebut, gitu. Cuman kalau istri kayaknya udah tau ya nilai barang gitu, jadi mungkin, eee, kamu sedikit tingatkan gitu anggaran untuk istri. Nah, tapi eee, biasanya, eee, ad momen-momen apa sih atau kayak momen-momen berharga apa gitu kamu ngasih hadiah ke mereka gitu? Mungkin, eee, dalam 1 kali apakah hanya sekali atau, eee, lebih sering lagi gitu, mungkin kayak mungkin anniversary perni pernikahan atau mungkin saat anak mendapatkan juara 1? Nah itu tuh kira-kira sesering apa sih dan momen apa aja?
Iya. Iya. Betul. Mmm.